Eu tenho procrastinado muito, recentemente, assim, pra várias coisas. Eu tenho a sensação de que eu crio umas regras na minha mente, de que "olha, eu só posso fazer tal coisa, depois que eu fizer tal coisa", eu que me eu sei que não é verdade, mas ainda assim, só funcio parece que só funciona se for desse jeito. Eu vou dar um exemplo, tá?
Me diz. Uhum.
Por exemplo, eh, eu estou morando sozinho desde o dia primeiro de novembro, e aí eu decidi que eu ia fazer desse apartamento o meu lar, porque já não dá mais pra eu ficar dizendo assim: "Não, porque um dia eu vou me mudar, um dia eu vou me mudar". 4 anos que eu estou aqui, tudo aco tudo acontece e eu sigo aqui. Então eu falei: "Não, beleza. Acho que o universo tá me dando um recado, né".
Por por "seu lar" você quer dizer, você vai ajeitar você está provavelmente, eu entendo você deixou subentendido que você estava com outra pessoa morando e agora você vai ajeitar a casa de acordo com o seu gosto, enfim. Fazer tudo o que você queria fazer, mas que, enfim, tinha que passar pelo crivo de outros antes? Ok.
Isso. Aham. É, agora que a casa é só minha, isso. Uhum, uhum. Isso, exatamente. Mas, aí, por exemplo, semana passada, eh, comprei cortina, que é uma coisa que eu sempre dizia que eu ia colocar no quarto, nunca tinha colocado, porque também tem o estore, mas a cortina dá aquele aconchego, né.